そうなんですよ。なんか朝朝ってやっぱり夜よりも、なんか良い1日をこう始められそうな気も結構していて。なん
うん。 はい。 ね。気持ちもなんか充実する感じでいいですよね。
そうなんです。そう、すごくなんか1日を有効活用できる気がするじゃないですか。なので、そう思って、こう、いつも一応、その、わざわざ1年前に、あの、意気込んでランニングシューズとランニング用そうなんですよ。あの、用品にすごいかなりお金をかけて揃えたはいいもののそうなんですよ。こう「いつでも走り出せるぞ」っていう感じのものを揃えてはあるんですけど、まあの、もうほんと数えるほどですね。はうん、それ。
うーん。 確かに。 はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。はい。 ああ。気分が上がりますよね。うん。 はい。 うん、使ったことは、ないんですか？ 何回か走ってあ、走るんです。
あの、走る走ろうと思って買ったんですけど、結局ウォーキングになってるって感じですね。
ああ。あ、でもウォーキングもいいですよね、なんかあの、うん、なんかその、割とすあの、そっちの方がす推奨されてるっていうか。なんか、ま、時間はかかるけれど、その、こう有酸素運動でその方が時間かけてやるんだったらウォーキングの方がいいって聞いたことあります。うん、なんか負荷も、なんかその、足に負担もかからないし、うん、それにゆっくりこう、あるっていろいろこう、ね、見ながら、あの、歩くのはいいですよね。
そね。 はい。 あ、ほんとですか？へえ。 うんうんうん。 うん。 そうなんですよ。だから私もそう思って、なんだか歩く方がなんか疲れないし？なんか、ま、その後仕事あること考えたら、まだ気持ち的にも憂鬱じゃないので、いいやと思って歩いたりは何回かしたんですけど、でもやっぱりひとりなのでつまらなくて。
うん。 はい。 うーん、うん。 はい。 うん。 と。 あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
うん。起きることは起きられるんですか、朝ちょっと早めに起きなきゃダメですよね。
あ、そうです、ちょっと早めに起きなきゃダメなので、ま、けど、結局その仕事のある平日とかダメなんですよ。もう起き起きようと思って起きないんですよ、結局。で、あの土日とかの方で、ちょっと気が向いた方で、あの、ちらほらってやったことがあるっていうだけで、なかなかだから、その、やっぱりいらっしゃるじゃないですか。その、毎朝、こう、ランニングとかこうしてから出社します、みたいなすごいパワフルないますよね。でも結構それそういう方に憧れていて、なんかやっぱり成功する人はタフなんだとか思いながら、ちょっと憧れて始めたはいいものの、でん全く続かないっていう感じで。
はいはい、うん。 うん。 うーん。 うん。 かっこいい、こいいですね。うん、うん。 はい。 うーん。 いや。
うん。しご
まず、その、やっぱり続かないというか、その朝にっていうのが
うん。 うん。